Mm, para mal. Creo que una un, o sea, no fue así como tan catastrófico, digamos, pero esperaba más, ¿no? Eh, me tocó con una banda de rock ska, más o menos, que se llama las Víctimas del Doctor Cerebro, que yo los había escuchado, eh, como en digital, ¿no? Nunca había tenido la oportunidad de de verlos en vivo, y fue este año en Vive Latino que que dije: "Ah, pues quiero ir a verlos", iban a estar ahí, fui a verlos y, te digo, esperaba como que más show, más más ambiente. Pero no, a pesar de que es una banda que es como muy como muy energética, como que, no sé, como que el sonido, como que metieron diferentes arreglos, no sé, como que no lo disfruté tanto. Dije: "Bueno, ya los vi, no me quedé con el con las ganas", pero sí los e me gustaría más, o sea, me gustó más escucharlos como como que en digital. Siento que algo no no cuadró en ese momento, a lo mejor tendría que darles otra oportunidad en otro escenario, pero, siento que sí, ese día esa vez que lo escuché, como que dije: "Mm, mejor no, gracias" <chuckles> Sí. Pero también, ¿sabes con quién? Con, eh, con el esta chica de Bomba Estéreo. A ella también me gusta mucho su su voz digital, pero e en igual en Vive Latino la escuché con otro grupo que se llama, eh, Astropical, y no, también como que su voz nomás, no me gu no me terminó de convencer como, en lo presencial, ¿no? Como que no, sí, esta chica, su voz está bien para lo digital, que le arreglen todo lo que sea, ahí suena bien, pero en en vivo sí, no. <chuckles>
Okey. Ujú. Oh, muy bien. Claro. Ajá. Claro. Con las ganas. Claro. Me quedaron a deber. <laughs> Oye Sí, ¿con quién? Ah, okey. Ajá. Ajá. Sí. Guau, justo eso te iba a deci te iba a preguntar. ¿Tú crees que esta decepción haya sido un tanto por la influencia de de aquellos shows a los que sí les han invertido, y y que han sido, pues, realmente agradabe agradables visualmente? ¿O tiene que ver porque efectivamente son los arreglos que les hacen de forma virtual?
Ajá.